Benar, begitu.
Jadi nggak bisa seenaknya, Kak, ya, "Aku nggak sayang sama Papa, aku mending nggak jadi anaknya." Itu nggak bisa, <chuckles> itu benar-benar nggak bisa. Mmm.
Mhm. Nggak bisa juga, Kak. Iya kalau sudah ngomongin keyakinan itu, ya apalagi kalau udah dewasa ya, Kak, ya, itu sudah cara pandangnya sudah berbeda gitu loh. Kita enggak bisa enggak bisa, apa ya, ibaratnya enggak bisa, eee, memaksa juga karena kan memang, itu dilindungi undang-undang kan, Kak, gitu. Gitu. Tapi kalau Kakak ada nggak, eee, kejadian-kejadian gitu, yang menurut ada kejadian yang unik gitu, mhm, ada nggak?
Iya. Pasti, sih pasti. Mmm. Udah jelas itu. Yang sila pertama. Yang dialami langsung. Yang dialami langsung ya, Kak. Kalau saya sih lebih ke harmonisnya sih ya, Kak. Dulu itu pas sekolah ada teman yang Kristen juga, Katolik, itu sama, kayak nggak ada perbedaan sama sekali, main juga sama, ikut pelajaran juga sama, malah dia itu lebih tergolongnya unik, kocak. Kadang itu, ada satu peristiwa itu, lucu. Dia itu makan kayak laron atau, apa ya, yang serangga biasanya itu, di lampu-lampu yang terang itu. Lucu jadi jadiin itu unik. Mereka yang Islam pun nggak benci sama dia sih, karena dia itu ya gampang bergaul, unik juga, tapi juga gak pernah kayak nge-judge, "Ah kamu Islam, aku beda aliran sama kamu." Nggak pernah sih. Lebih kayak, "Oh ya kalau misalkan teman sholat, biarin." Kayak gitu. Kalau misalkan, dia lagi ke gereja pun teman-temannya juga tau, malah ada yang kayak penasaran, "Dalamnya kayak apa sih?" Kayak gitu.
Mmm, mhm. Mmm. Mhm mhm. Mhm. Iya. Mmm. Iya. Oh. Heeh heeh. Oh. Iya iya iya iya iya. Heeh heeh, benar benar, ya aku tahu. Oh. Mmm. Iya. Oh. Oh gitu. Iya. Benar, karena ada juga nih cerita mhm?
Iya, jadi mhm. Kenapa itu, Kak?

Oh, kalau menurut saya benar-benar penting sih, Kak. Yang tadi bilang diomongin itu kan, mulai dari keluarga pendidikan mulai dari keluarga, dari kecil entah mungkin dari 1 tahun sampai 3 tahun itu kan benar-benar, apa ya, signifikanlah. Apalagi yang, tadi Aldi itu kan, dari keluarga, jadi misalkan keluarganya aja nggak paham tentang toleransi, terus perbedaan agama, terus saling menghargai satu sama lain, pasti anaknya juga bakalan kayak gitu, contohnya kayak Aldi. Jadi pendidikan yang benar-benar, apa ya, ya nggak harus kayak sampai S-3, S-2 gitu, yang penting kita itu tahu toleransi, terus tahu menghargai satu sama lain, insyaallah itu akan lebih baik sih, buat anak-anak juga. Mhm. Kalau Kakak gimana?
Mmm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Benar. Mhm. Mhm mhm. Mhm. Benar. Benar benar. Mhm. Mhm mhm. Iya. Benar benar. Iya. Mmm, aku dari ini aja deh, dari segi sekolah ya, Kak, ya, sekarang itu kan, eee, neg sekolah negeri itu beda dari dulu Kak, aku tuh kalau dulu sekolah negeri, sama-sama sekolah negeri, ada pendidikan selain Islam agama Islam, kayak Katolik, Kristen, atau tuh disediakan guru. Iya disediakan guru sendiri. Mhm oh ya? Disediakan guru sendiri Kak, disediakan guru sendiri, gitu loh. Kalo jadi kalau ada pelajaran agama, dia pelajarannya Katolik, atau Kristen, atau Buddha, Hindu, kayak gitu, jadi ada gurunya gitu. Sekarang nggak ada Kak, nggak ada.
Ya. Mhm. Oh iya, saya ngalamin itu sih Kak. Iya saya ngalamin itu. Iya. Iya betul, saya ngalamin. Kalau sekarang emang gimana? Sekarang jadi universal Islam semua gitu?
Iya. Makanya itu loh pada, eee, itu yang harusnya pera eee, pendidikan ini jangan menganaktirikan yang minoritas dong, walaupun mayorit banyak yang mayoritas, tapi minoritas jangan sampai dikesampingkan. Karena kan sekarang, kayak misalnya anak, eee, di negeri, dia Katolik atau Kristen untuk dapat nilainya dia harus ke pas apa, ke gereja Kak, bukan dari iya. Iya, kan ada ini toh, sekolah minggu kan, kalau di gereja, nah itu dari situ, kayak gitu. Makanya say kasih, apa, eee, sayang gitu loh, maksudnya ya jangan begitu, harus ada, eee, apa ya, eee, keseimbangan antara minoritas dan mayoritas, gitu. Kalau aku sih seben.
Oh. Gitu ya. Mmm, ya. Mmm. Oh harus ke gereja, di luar sekolah jadi oh. Oh, iya, heeh. Oh. Iya iya. Iya, kalau kayak gitu kan, nanti bisa timbul gimana ya, kayak dari sekolah aja udah diajarin gitu berarti rasa berpikir, "Oh dia itu berbeda," jadi mungkin pas nanti dewasa, juga bakalan mikirnya juga kayak gitu, "Oh dia itu berbeda, itu enggak dirangkul satu sama lain," gitu. Kalau misal dulu kan, perbedaan tapi juga ada gurunya masing-masing, kan masih ngerasa, "Oh dia teman aku. Oh iya masih bisa main bareng," gitu. Meskipun gurunya beda. Nah itu, kalau dulu kayak gitu, tapi sekarang ternyata beda ya, baru tahu itu Kak.
Iya. Mhm. Benar. Iya. Benar, iya. Mhm. Iya. Heeh. Beda beda beda jauh, karena aku tahu sendiri kan ma tapi beda kalau di swasta ya, kalau swasta umum kayak di tempat eee anakku itu, disediakan ada guru s eee, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, kayak gitu ada, karena memang ya beda lah ya, mungkin swasta sama negeri ya, kayak gitu, tapi ya.
Oh. Iya. Mmm. Oh, iya. Iya. Malah sekarang mungkin bagus yang swasta sih, ketimbang negeri.
Iya Kak. Negeri bagus sebenarnya. <chuckles>
Meskipun lebih mahal. Iya sih, tapi kadang ada yang melenceng kayak gitu sih.